Magandang umaga po.
Ah, good morning. Magandang umaga.
Kamusta po tayo ngayon?
Okey lang po.
Ayun, okey po ba ang panahon diyan sa inyo?
Hmm, okey naman. Hindi naman masyadong mainit. Tsaka
Opo, dito din hindi rin masyadong mainit. Kumain na po ba kayo ng umagahan?
Oo. Kakatapos lang din. <chuckles>
Ayun, inom po tayo lagi ng tubig ah?
Yes, oo. Thank you-thank you.
Pero ayun po dahil napapanahon ngayon yung ano, parang mag e-eleksyon na ulit 'no? Ah, parang maganda po pag-usapan yung mga nangyayari naman tungkol sa ating bansa. Um, ano po ba yung ano, dahil sobrang patok nito ngayong usapin, ano po yung mga nararamdaman niyo kapag, um at nakakarinig kayo ng mga tungkol sa korapsyon na nakikita po sa balita?
Oo. Ako siguro, ah, sa mga korapsyon na nakikita ko sa balita ngayon, eh, syempre nakakadismaya.
Mm. Opo.
Nakakadismaya at, ah, nakakapanghinayang na may halong galit siyempre kasi nga, ah, tayong mga ordinaryong Pilipino eh lumalaban tayo ng patas. Tapos sil yung mga mismong nakaupo di ba, may mga iba diyan na, ah, kahit sobrang yaman na, eh, gusto pang maging yumaman di ba?
Mm. Mm. Mm. Opo.
Oh, hindi man lang nila, ah, iniisip yung mga kapakanan ng mga mahihirap, mga ordinaryong Pilipino, di ba?
Opo.
Tsaka, ah, pagdating kasi sa korapsyon, ah, pwede namang ano, pwede naman sigurong tanggalin nalang siguro yung mga ganung gawain. Kasi pare-pareho rin dam din naman tayong makaka-benefit eh kung kung walang korapsyon, eh, di ba? Pare-pareho sa kum kumbaga sabay-sabay aasenso lalo na yung Pilipinas. Pero kasi yung mga iba, eh, mas pinipili na sila lang mismo yung umasenso.
Opo. Mm. Mm. Mm. Grabe 'no?
Di ba? So
Pero yun po para sa akin naman, parang 'pag may korapsiyon, parang ano, yun, parehas din tayo parang nandun yung panghihinayang, nandun yung galit. Kasi alam niyo ba yung parang pinagkatiwala natin sa mga opisyal nating ano eh, yung kapangyarihan para mag-serve, mag silbi pero parang ginagamit naman nila 'to para sa ano, pansarili. Parang imbes na sa kabutihan, parang napupunta po sa mga kani-kanilang bulsa. Tas 'di naman na natin alam kung san na napupunta. Pero pagdating naman siguro sa panghihinayang, siguro dahil sa alam kong sa bawat, um, nakukuha po nila. Ayun, parang may mga bata na hirap mag-aral, may mga pamilya pa din po na umaasa sa gobyerno para sa kanilang mga araw-araw na pamumuhay di ba po? Parang may ano eh, may may sakit na masakit na parang may mga gantong tao na hindi nabibigyan ng tamang, ah, atensyon, may mga umaasa, yung may mga sakit nga din po eh. At may mga pamilyang ah, sobra pa din na nahihirapan.
Oo. Oo. Oo, di ba? Oo. Tama-tama. Oo. Oh. Oo. Kaya nga eh, di ba?
Pero ano po 'yon parang pa mula po noon hanggang ngayon, ano po yung parang unang pumapasok sa isip niyo kapag naririnig niyo yung korapsiyon?
Oo. Ako, sigu ako kasi sa ngayon, parang 'pag alam, ah, parang normal na lang siguro. Pero siyempre, ah, 'pag tungkol sa balita, eh, parang nawawalan ako ng gana manood. Lalo na kung yung issue, eh, about sa mga pulitiko na ganito, may korap, may mga Senate hearing mga ganun, kasi, ah, puwede namang ano, ah, for example, ah, puwede namang suportahan na lang yung ano, yung mga gano'ng mga sektor o ano, pero hindi hindi naman sinasabing, ah, suportahan yung korapsiyon, I mean is, um, kumbaga yung crab mentality kasi ng Pinoy ay grabe na talaga.
Grabe, 'no? Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Ayun, sobrang ano 'no, parang hilaan talaga pababa.
'Di ba? Oo. Oo, 'di ba? Pareho naman silang nasa itaas, pero ba't naghihilaan pa, 'di ba?
Oo.
Why not hihilain na lang siguro nila yung mga mahihirap, hihilahin nilang paangat yung mga gano'ng bagay. Oo, pataas 'di ba? Mga gano'ng bagay kasi
Taong nasa ano talaga oo, pataas 'no.
'Pag ako, na nakikita ko na riniri naririnig ko sa balita, lalo na sa social media, ah, example, 'pag alam kung ano 'to about sa mga korapsiyon 'to, ka-toxican, eh, parang instead na okey yung araw mo, parang maba-bad trip maba-bad trip ka 'pag nakikita mo 'di ba, so
Mm. Mm, ayun patok. Mm. Opo.
ayun naisip ko, iniisip ko lang talaga.
Ngayon parang ano 'no, parang parang hindi na po sila natututo 'no, parang parang paulit-ulit na lang yung sinasabi, pero parang ganun pa din yung mga nangyayari. Parang naiisip ko na sa kabila ng mga yung kahit may mga nabubunyag or kahit may mga nadidiskubre, parang hindi pa rin talaga sapat na maging, ah, leksiyon pa para sa kanila para ulit-ulitin yung, ah, ginagawa nila. Parang sobrang hirap na, para itama ng sistema na parang hindi nawawala sa loob yung problema na noon pa hinaharap. Parang iniisip ko na rin na siguro yung kabataan talaga, dapat na mag-step up kasi marami pa din na ano, eh, parang yung mga nandiyan lang para sa kasikatan para talaga sa pera.
Oo. Oo. 'Di ba? Oo. Oo. Oo. Oo.
Pero yun, parang bawat kuwento ng korapsiyon parang ano, eh, alam natin kung gaano 'yon kabigat sa pagtataguyod para magkaroon ng mabuting pamahalaan.
'Di ba? Oo. Tama, tama.
'Pag ano po ba Sa tingin n'yo kagaya nung kanina, parang nasabi n'yo na parang nakakaramdam kayo, naba-bad trip lang 'no. Pa'no 'yon paano 'yon pa'no n'yo po 'yon naa-ano sa pang-araw-araw, 'pag nakakarinig kayo, ano yung epekto no'n sa buhay n'yo pang araw-araw?
Oo. Ako kasi pagdating sa for example sa, ah, sa trabaho.
Mm.
Um, 'pag kasi may mga bagay na gano'n, eh, siyempre di mo maiiwasan na ma-share mo talaga sa mga ka-workmate mo mga gano'ng bagay 'di ba? So, instead na magdadala ka ng positive vibes parang mismong ikaw yung mismong nagdadala ng negative vibes sa kanila.
Mm. Mm.
Kasi, siyempre naging negative ka na, eh, dahil sa mga nakikita mo, nababasa mo, naririnig, di ba?
Mhm.
Oo, mismo kailangan mo din ng ano, parang may naghahanap ka ng kausap na ano, opinyon mo dito o, oo, so gano'ng bagay tsaka kung sa pang araw-araw din sa personal at siya nag parang kumbaga, nakaka nakakainis na
Opo. Mhm.
sa daming puweding ibalita, ba't ibabalita pa yung mga gano'ng bagay, 'di ba? Eh, 'di naman 'yon maganda, dapat siyempre, dapat kung, ah, mas maganda kung ibabalita mo yung magandang bagay magandang bagay dulot ng gobyerno 'di ba? Pero sa ngayon, grabe toxic na talaga masyado.
Totoo po, like Oo. Mm. Mm. Opo, sobrang tama po nung toxic na term. Kasi parang, um, kumbaga pansin n'yo po 'to, eh, kahit sa parang mabagal na serbisyo sa mga ospital o barangay. Parang karamihan ng rason dito, kakulangan sa pondo, eh. Kasi hindi naman nagbi ang laki, lakas nila magbigay ng budget tapos ang lakas nila mag mag-ano ng mga plano, pero pagdating sa benepisyo, parang sobrang makikita mo pa rin ng mali talaga yung pamamahala, eh. 'Tsaka pansin n'yo po parang pagdating naman sa sa kalsada, parang nandun yung mga madalas traffic, tapos mahabang pila sa mga basic services. Parang na-ano, eh, parang dun talaga 'to pa rin yung ugat talaga, eh, kasi hindi masyadong natututukan. Pati nga yung edukasyon ko, eh, at agrikultura parang ano, nandun talaga yung korapsiyon, hindi lang gobyerno yung bumabagsak, parang pati talaga kalidad ng buhay ng ano bawat Pilipino po.
Oo. Oo. Oo. Tama. Oo. Oo. Tama, tama 'di ba? Kasi kung sa ganiyan, pagpapatuloy pa din 'yang mga korapsiyon na 'yan, eh
Mm.
Yung mismong malaking epekto talaga, ang nakaka-feel talaga ng malaking epekto talaga, eh, yung mga mga mahihirap talaga.
Mm.
Kasi hirap na nga hirap na nga sa pang araw-araw, dadagdagan pa, 'di ba? Instead na yung purpose ng mga gobyerno ngayon, eh, ah, iaangat yung mga mahirap, pero mas ipapalugmok pa. 'Tsaka yung mga bangayan ngayon, grabe.
Opo. Mm. Grabe 'no, kabila-kabilaan.
Bangayan, oo, kabilaan. Wala ng walang kumbaga wala na talagang sinasabing unity.
Mm.
'Di ba instead na magtulungan na lang siguro para mapaunlad yung Pilipinas, para mapaunlad yung ekonomiya, 'di ba? Pero wala, eh, parang puro personal na interes ngayon, eh.
Oo. Opo, parang parang siguro kahit paulit-ulit na sinasabi, ano naman kaya yung mga rason o puwedeng maging solusyon pala para magkaroon ng para masugpo o mabawasan yung korapsiyon sa bansa? Ano po sa inyo kaya, saan magsisimula?
Totoo. Ako, siguro ano, sa transparency sa lahat ng bagay. Kasi kung wala kang tinatago, eh, di baka okey lang sa'yo makita ng lahat.
Mm. Tama po 'yon. Mm.
Ganun lang kasimple 'yon. Although yung mga issue ngayon ng confidential funds, ayun. Me meron naman talagang confidential funds, pero confidential siya pero 'pag ini-request na sana, eh, di maging transparency lang, gano'n lang kasimple 'tsaka maging fair. Hindi lang sa kagaya ngayon, yung ini-issue na confidential fund sa vice president, 'di ba? Dapat hindi lang sa mismong vice president, dapat iche-check din mismo sa ibang sektor para kumbaga may fair yung labanan. Ganun yung ano, eh, kasi kung sasabihin natin na, ah, eto yung isa lang yung iche-check, eh, di unfair sa iba, 'di ba?
Mm. Kayang ibigay po, ano. Mm. Mm. Mm.
Parang ano lang 'yan, eh, isa yung isa yayaman, yung isa, hindi. So, dapat yayaman lahat, ganun lang din, di ba?
Opo. Parang yung parang kahit mahirap man siya ano, parang sugpuin parang hindi pa rin naman imposible. 'Yon, tama po yung transparency, dagdag ko lang din dapat talaga magsimula sa ano, pagbibigay ng tamang, ah, tutok sa edukasyon. Yung pagtuturo ng integridad, pagmamalasakit sa kapwa pa mula sa murang edad. Parang ayun po, malaking ano, eh, pundasyon siya para magkaroon tayo ng matibay na sistema. Lalo na 'pag sa pagkakaroon ng accountability 'no, parang dapat alam natin kung kelan tayo dapat magkakaroon ng responsibilidad sa mga ganito, lalo na sa mga maling nangyayari. Tas ayun po, transparency kasi madaling access naman yung mga records, eh. Parang kaya naman iulat yung mga gan'tong proyekto at gastusin, hindi naman dapat talaga itinatago, higit sa lahat parang
Oo. Oo, tama lang. Oo. Hay naku. Tama, oo. Kayang Oo. 'Di ba? Oo. Oo. 'Tsaka
parang
Ako siguro ano, sa tingin ko din, ah, mas maigi din siguro na yung mismong gobyerno ay magtalaga ng isang sektor na magbabantay sa mga korapsiyon na nangyayari. Kasi kung merong sektor sa gano'ng bagay, eh, siyempre dun lang sila mismo naka-focus, eh.
Mm. Ayun. Opo. Oo. Tsaka parang
Maf ma Malalaman, uh, oo, di ba? Oo, yun sila lang yung mismong may access. Sa bawat lahat ng data na kahit anytime puwede nilang tignan, anytime puwede nilang ano, pwede nilang ano, ah, i pwede silang mag-input ng data, pwede silang tumanggal ng data, mga gano'ng bagay, pero dapat yung nakalaan dun, eh, siyempre hindi yu yung mismong hindi korap, 'di ba?
Dapat tama yung ilalagay dun 'no. Mm. Opo. Oo. Mm.
Ay, hindi nadadala ng pera, kasi ngayon pera yung labanan, eh.
Dahil dahil dun po 'no, parang nahihirapan na tayong magtiwala talaga. Parang nasabi natin kanina na, "Ay normal na lang, di na naba nagbabago."
Oo, oo. Oo, normal na. Paulit-ulit parang ganun.
Pero ano pa yung oo, paulit-ulit. Ano yung mga pag kelan yung mga pagkakataon na parang napapaisip kayo na Paano kaya nakakaapekto yung paglalantad ng korapsiyon natin, ang paglalantad ng korapsiyon sa tiwala natin sa gobyerno?
Ako, sa tingin ko, um, malaking bagay siya kasi once na alam mo na gumagalaw mismo yung gobyerno laban sa korapsiyon, eh, sa tingin mo talaga, "Uy, may patutunguhan 'to. May magandang output 'to." Kasi pinupuksa nila yung mismong korapsiyon, eh.
Mm. Mm. Opo. Mm.
Kung ganun, 'di kung ganun yung gobyerno natin, eh, di wala sanang problema, di ba? At least alam natin na, "Uy inste uy, ah, in the near future wala ng korapsiyon, so siguro, ah oo, aangat na 'tong Pilipinas, 'di ba, pati yung kabuhayan, 'di ba?
Mm. Parang may pag-asa po ano. Oo.
Ganun yung ano, kasi siyempre mahi sa ngayon mahirap talagang magtiwala. Lalo na yung oo.
Kasi paulit-ulit nangyayari.
Lalo na ngayon na maraming mga, ah, misinformation, fake news, tsaka, ah, toxic na talaga yung mismong gobyerno, ganun.
Mm. Yun nga parang nasabi ni'yong toxic, parang yun na yung sumisira unti-unti talaga sa katawan ng isang bansa, parang nauubos na yung yaman. Hindi lang yaman pati yung pag-asa, tiwala ng mamamayan.
Oo. Oo. Oo. Oo, tama. Hmm, tama, 'di ba?
Pero ayun po, ang ganda ng pag-uusap parang dapat talaga magsimula din sa atin, magsimula sa mga bagong henerasyon, na ang tunay na laban sa korapsiyon ay hindi lamang laban ng iilan kundi laban talaga ng bawat ano, Pilipino, ayan.
Yes, oo. Oo, tama. Oo.
So, ayun po, napaka-ganda. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat sa
Oo. Oo. Maraming salamat din sa 'yo.
inyong pakikipag-interact at communicate naman, ayun po.
Oo. Thank you din sa maraming salamat din.
Ingat po kayo palagi.
Oo, ikaw din po. Magandang araw.
Paalam.